Oh oke oke. Ah aku pernah ada pengalaman sih Mas. Jadi kayak dulu waktu aku masih kecil gitu ya, masih SD, itu tuh aku sering banget loh main ke sungai-sungai kecil gitu dekat rumah aku yang di pinggir sawah gitu, buat, eee, nangkepin ikan sama kepiting gitu Mas. Jadi, eee, sungainya itu tuh bener-bener airnya yang masih jernih banget, putih banget gitu, dan keliatan gitu loh hewan-hewan di bawahnya gitu.
Oke. Mhm. Oke. Mmm. Oh oke.